อารมณ์แบบว่า ผมรู้สึกว่า ผมไม่ แค่ไม่ชอบแบบพวกวัตถุนิยม แบบเอาของแพง ๆ เข้าสังคม อะไรเงี้ยพี่ ถ้าเป็น ค ส่วนตัวผมนะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ จริง ๆ มันอยู่ที่แต่ละคนจะเสพนะ บางอย่างคุณเนี่ย คุณ คุณเห็นคนที่เขาโชว์ของเนี่ย คุณก็ไม่ได้เสพอะไรกับมันไป ไม่ได้ เนาะ แต่ว่าบางคนก็เห็นไม่ได้เลย ฉันอยากมีอย่างเขา ฉันอยากถ่ายรูปให้ได้อย่างเขา ถึงขนาดไปซื้อผ่อน ถึงขนาดไปซื้อ เออ ใช่ไหม ซื้อปลอมอะ มาเพื่อให้มันเชื่อว่ามี อา แน่นอน แล้วก็ถ่ายนะ แต่ว่าถ่ายลงว่า เออ เหมือนแบบฉันรวยอะ มีนะ เพราะว่าเป็นทาสของพวกนี้ เทคโนโลยีการที่แบบ เนาะ เขาไม่ได้ เขาไม่ได้กลั่นกรองก่อนน่ะค่ะ อืม คนรุ่นนี้ก็อันตรายอยู่
ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ โอ้ ของปลอมเลยพี่ ใช่ครับ ใช่ครับ เหมือน เหมือน เหมือน เหมือนเอาชีวิตตัวเองแบบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า "ฉันจะต้องมีแบบเขา" อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ผม ผมก็เคยมี ผม อย่าเรียกว่ามีประสบการณ์ดีกว่า แบบคนใกล้ตัวนะพี่ แบบแฟนผมเอง แต่ว่าแฟนผมไม่ได้เป็นนะ แต่ว่าเพื่อนของแฟนผมอะ เป็นแบบ อารมณ์แบบอิจฉาแบบ อิจฉาแฟนผมว่า เหมือนอารมณ์แบบ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา
คือเขาก็ทำงานเหนื่อยนะพี่แบบกว่าจะได้เงินแต่ละบาท แบบ แต่ละสตางค์ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบ ข เขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่เป็นของขวัญให้ตัวเองว่า ในแต่ละเดือนว่าฉันทำงานเหนื่อย อะไรอย่างเงี้ย ก็เอาลงแบบ ก็ตามสไตล์แบบ ก็ไม่ได้ลงแบบอวดนะพี่แบบ อ ถ่ายรูปตัวเอง
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม คุณแฟนนะ คุณแฟนเอาลง อา ค่ะ แต่เพื่อนคุณแฟนไม่โอเค
ใช่ ใช่ครับ ก็ลงแบบ ใช่ครับ
อืม ค่ะ เขาไม่โอเคนี่ เขาทำยังไงอะคะ เขาก๊อบตาม เขาเป็นยังไง พูดไม่ดีใส่?
ก็ เหมือน เหมือนอารมณ์แบบสมัยเรียนอะพี่ แบบเหมือนแฟนผมเขาก็ซื้อของ เหมือนแบบ อารมณ์แบบครอบครัวซื้อของให้ อะไรเงี้ย ซื้อแบบของก็ไม่ได้ เป็นกระเป๋าแบบ ก็ไม่ได้แบรนด์เนมขนาดนั้นนะพี่ ก็เป็น แบรนด์ที่แบบปกติ ท กลาง ๆ ไม่ได้แพงมาก ก็อารมณ์แบบ CK อะไรเงี้ย ก็ไม่ได้แพงมาก
อืม ค่ะ กลาง ๆ ค่ะ เออ ค่ะ อา โอเค ค่ะ
ก็แบบ เหมือนเพื่อนแฟนก็เห็นแล้วอิจฉา อะไรเงี้ย
แต่เขาก็มี เพื่อนก็มี อา เพื่อนคงอิจฉา
ก็เลยแบบไปซื้อ Celine ของปลอมมา อะไรเงี้ยพี่
เออ บางที เนี่ยดูสิ เออ แล้ว ค เราก็รู้กันด้วยนะว่ามันของปลอม เพราะว่า แล้วมันไม่มีทางที่คนอย่างคุณน่ะ มันจะ มัน มันจะมีของจริงได้ไง ใช่ไหม แบบบ้านเอย งานการเอย มัน มันไม่ได้อะ มันรู ดูรู้ว่ามันไม่ใช่อะ อืม เนี่ย สังคมมันบิดเบี้ยว
ใช่ครับ ใช่ครับพี่ ใช่ครับ โอ้โฮ พี่ไม่ต้อง ไม่ต้อง ใช่ครับ มันไม่ต้องดูถึงแบบ ค ถึงฐานะหรอกพี่ มันดูแบบแค่ของภายนอก ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของแท้ อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อืม อา แล้วก็คิดถึงไปถึงขนาดแบบว่า เขาต้องจิตใจเขาต้องประมาณไหนนะเขาถึงแบบว่าทำแบบเนี้ย เนาะ
ใช่ครับ มันเหมือนแบบเอา เอา ล ชีวิตตัวเองไปอยู่ใน social มากเกินไปอะพี่ มันเลยแบบอยากได้อย่างดี อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ ค่ะ อืม เนาะ วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ ได้ ได้เห็นแง่มุมใหม่ ๆ เต็มเลย นะ คน Gen Z อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
ใช่ครับ ใช่ครับพี่ ครับ ใช่ครับ โอ้โฮ พี่ไว้มีโอกาสมาคุยเรื่องใหม่นะครับพี่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
นะครับ สวัสดีครับ